Hi.
Hi.
Ayun, kamusta ka naman?
Um, eto, ah, di pa nga nag-aalmusal, ikaw ba?
Naku, pareho tayo. Kaya nga kita tinawagan kasi tatanungin ko sana kung anong kakainin mo.
<chuckles> Oo nga eh. Ang hirap mag-decide ng kakainin.
Kaya nga eh, di ba, parang araw-araw iisipin mo kung ano yung bibilhin mo, lulutuin mo, kakainin mo. Kaya dahil diyan, gusto ko itanong sayo kung paano mo pinipili ang mga pagkain na kinakain mo araw-araw?
Oo. Oo. Ayan, sa akin, parang mahirap mag pili ngayon eh. Kasi kung ano yung nasa ha hapagkainan no sabihin ku kung ano lang yung kaya ng budget is yun lang di ba? Hindi na tayo madalas din na bumabase sa ay pag Friday dapat o pag Linggo gulay di ba? Hindi naman nang nangyari yung ganon. Ayan, masasabi ko na lamang na
Mhm. Oo nga. Oo. Sa totoo totoo. Mhm. Oo nga. Mhm.
Ah, may iba't iba tayong batayan ng pagpili ng pagkain. Ayan, dahil sa budget kung tapos kung kapos tayo sa budget siyempre pra praktikal. Itlog, tuyo, noodles o kanin lang ay okey na di ba? Kung may extra pera, saka na lang bibili ng karne, prutas o kahit ano pang kumain sa labas di ba? Ikaw ba, ganon ka rin ba?
Hmm. Mm tama. Kaya nga. <chuckles> Totoo, oo. Kaya nga. <laughs> Alam mo, hindi tayo nagkakalayo. Totoo yung mga sinabi mo. Kadalasan, nakadepende rin talaga sa budget natin, kaya, kadalasan konsiderasyon natin kapag namimili tayo ng kakainin ay yung siyempre, yung budget din natin. Hindi naman kasi pu-pwedeng, sundin natin nang sundin kung ano yung nais nating kainin kung ito naman, ay kapag binili natin, ay sosobra sa parang inilalaan nating budget, 'di ba? Kaya kadalasan, kung ano yung parang pagkakasyahan ng ating pera lalo na kapag nasa petsa de peligro na, yung mga ganyan, di ba? Pero alam mo, ngayong araw, natutuwa ako kasi alam ko, makakabili tayo ng masarap na pagkain. <laughs>
Oo. Totoo. Kasya lang. Ay, totoo. Oo. <chuckles> Oo. Pera. Ay, totoo. Oo. Ay, sana nga, manifesting nga. <chuckles>
Kaya nga eh. Ayun, nais ko na lang din sanang ano may gusto ko pa ba idagdag pala?
Oo. Ah, gusto ko na lang idagdag na ano, ah, siguro nakasanayan na natin masyadong ano, eh, kung kumain ng mga ah, maliliit lamang, 'di ba? Katulad na lang ng mga, ah, sinigang nga, longganisa ay, sinangag, mga longganisa, 'di ba? Mga pansit, mga ganong canton. Pero kasi tayo ngayon, eh, no, sa pataas ng bilihin, paliit naman ang kinakain, <chuckles> parang ganon ang nangyayari. So ayun na, may tanong na din kita. Ano yung mga kadalasang konsiderasyon mo kapag mamimili ng pagkain? Panlasa ba o kalusugan?
Mhm. Oo, oo. Hmm, oo nga. Mm. Tama, mm. Totoo. Kaya nga. Mm. Ah, hmm. Nabanggit ko siya kanina yung, um, Tungkol na rin sa budget, pero kadalasan maliban sa budget ang siyempre ang iniisip ko rin ay yung kalusugan namin. Lalo na kagaya sa atin medyo nagkakaedad na 'di ba <snorts> kailangan iwasan yung mga pagkain na parang ano mga cholesterol yung mga ganyan, matataba masyado kasi siyempre pag yun ay inaraw araw natin o din dinalasan natin nako talagang, masama sa kalusugan ng mangyayari. Ikaw ba?
Oo. Oo. Ay totoo. Ay totoo. Masustansya. Oo. Masama. Oo. Ay oo lalo na dito sa bahay gusto ng mga, ah, kapatid ko yung maaalat Pancit Canton ayan. Talagang, umay na umay na ko sa Pancit Canton, ah, sila naman, kung anong gusto nilang lutuin o gawin na paraan. 'Di ba may mga Pansit Canton na creamy, Pancit Canton na hahaluan ng kung ano-ano. Ayan pero pansit kanton pa din yung bagsak, ayan masama naman talaga siya 'di ba. Oo.
Oo. Hmm. Oo. Hmm, oo, okey. <laughs> <laughs> Sabagay, ah, pag ka meron talagang mga pagkakataon na wala na rin pagpipilian ano.
Oo. Walang-wala. <snorts>
Kaya nga ayun, ah, maliban dun meron ka pa bang ibang nais na ibahagi?
Oo. Yan, ah, katulad ng sinabi mo talaga sa kalusugan na madalas na, um, mahalaga sa amin, ayan kasi sinabi mo na pag may edad na siyempre may mga health goals yan di ba? May mga, ah, pang maintenance o kaya
Hmm. Mm. Tama. Mhm.
papayat pag-iiwas ng mga maalat di ba at saka
Oo totoo.
Um, mahirap na ngayon magkasakit, ang hirap na ang laki ng gastusin sa ospital di ba? Kaya dapat iwasan natin yung mga ganun. Siyempre kung conscious tayo sa nutrisyon, ah, magbasa na tayo ng label o i-aralin natin di ba yung mag-ingat sa mga calorie
Naku oo nga, mhm. Totoo yan, mm. <laughs> Kaya nga eh totoo.
mga asukal di ba?
Mhm, sang-ayon ako sa iyong sinabi talagang i pag hindi natin talaga iningatan yung ating mga pinipiling pagkain talagang may epekto ito na masama sa ating kalusugan di ba?
Oo. Ayun po. Ay totoo yan, kaya nga mas pinipili ko ang pagkain at sa kalusugan, pero siyempre gusto ko pa rin yung masarap di ba? Lalo na <chuckles> Lalo na pag may mga kunyari na-scroll ka lang sa Facebook, siyempre cheat day yang mga ganun.
Kaya nga. Mhm totoo. <laughs> Mhm. <laughs> Oo kaya nga.
O ito naman, matanong kita, may pagkain ka ba ng iniiwasan dahil sa advice ng doktor? O kaya kung nada-diet ka?
Totoo yan, mhm, ano yun? Mm. Ah, okey, naku, neto lang nakaraan kasi ah, yung aking kapareha ay nagpa-check-up, yung tinatawag na annual checkup, ngayon lumabas dun sa kanyang resulta na medyo mataas ang kanyang uric acid, kaya magsimula nun kailangan naming umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas lalo ng uric acid. Kailangan naming, ah, dalasan yung mga pagkain na makakatulong para mapababa yung kanyang uric acid. Sa akin naman, umiiwas naman din ako dun sa mga pagkain na alam mo yung parang mga ihaw-ihaw, o kaya yung mga oo, masarap nga siya kaya lang, nagkaproblema ako sa ano eh, sa atay. Kaya magsimula nun, ha hangga't maaari iniiwasan ko siya talaga tapos yung mga mga tinatawag na street foods yung mga ganyan, nakakatakot lalo sa panahon ngayon na hindi mo na sigurado kung malinis pa ba yung mga tinitinda sa paligid-ligid o sa tabi-tabi lalo na kasi yung kadalasang mga street foods walang mga takip, 'di ba?
Oo. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Ay. Oo. Oo. Ay masarap kasi yan <chuckles> Ah. Oo. Oo. Oo, ay totoo yan, minsan ano lang eh, paypay lang 'no?
Mm, ayun. Kaya nga eh. Pero ikaw ba meron ka bang ganun din ba yung mga iniiwasan mo? O meron pang iba?
Ah, ayan na yung sa uric acid siguro puro seafood kayo, 'no? <laughs> Sana all.
<laughs> Mhm.
Sa'kin naman, ayan, na napag-alaman ko na, ah, meron akong, ah, prediabe ah, prediabetic, sa paraan na 'pag, ah, may sugat ako
Ay, ala, okey. Kelan mo pa nalaman?
ah, matagal gumaling. Ah, parang nakal ah, 2024 pa. So, sa paraan na yun oo, iniiwasan ko pa rin kasi ngayon.
Ah, matagal na? Ay, hindi. Nakaraang taon lang yun ah.
Oo, iniiwasan ko yung mga, ah, soft drinks, ayan. Kasi talagang pampa-hyper ko yung softdrinks kahit pag-uwi, pagpasok, soft drinks lang, tanggal uhaw, ayun, mga, ah, matatamis talagang, ah, ang taas makapagpataas ng, ah, diabetic tsaka hindi natin maiiwasan din yung mga matatamis, 'no, lama lalo't na ang daming mga naglabasan, 'no, mga ah, halo-halo, di ba? Kung ano-ano pang ano, sa patok ngayon sa tag-init talagang, ah, ang daming temptation. Oh, di ba? Tsaka
Mm. Oo. Mm. Okey, mm. Hmm, mm. Oo, oo, oo. Tama. Kaya nga eh. Mhm.
Ayan, katulad din ng sinabi mo talagang mahirap magkasakit, 'no? Doble pa yung gastos kaysa sa naipon mo pa.
Mhm. Totoo, totoo. Kaya nga, eh, mhm.
Yun pa. Tsaka ayan, tanong ko na rin, kung paano mo hinahati o inaayos ang pagkain para safe sa budget. Pero masustansiya pa rin. Ayan, nagiging ano tayo diyan, ah.
<laughs> A ay, naku, 'di ba, napaguusapan nga natin yang kanina, yung kadalasan nakadepende talaga sa budget. Kasi totoo naman talaga kapag hindi tayo natutong mag-budget ng maayos at hati-hatiin yung ating mga pinagkakagastusan, talagang tayo lang din ang mahihirapan. Ngayon, hangga't maaari dito sa aming tahanan pinipilit namin na kahit paano makapag gulay-gulay, para alam mo yun, masustansya pa rin yung aming kinakain. Halimbawa, yung di ba, yung sardinas, yung de lata, kahit na sabihing de lata 'pag de lata kinain mo na yun lang, siyempre walang sustansiya yun. Kaya hindi na nilalagyan namin ng gulay-gulay, para kahit na nagtitipid kami meron pa rin kaming makukuhang sustansiya nara nagagawa mo rin ba yun?
Oo. Oo. Ay, totoo. Oo. Ay, sarap yan. Totoo. Oo. Oo Ay, tipid. Totoo. Ay, oo kahit nga sa mga noodles, eh, lagyan mo yung mga gulay-gulay, 'di ba? Tsaka ano pati gulay ngayon nagmamahal, 'no? So, magala magalala yung mga nagtatanim, 'di ba? Ayan, napansin ko na rin na sinabi mo na ayan yung mga pagkain nilagyan ng gulay, kaso nga lang mga pamangkin ko talaga nasanay sa kung ano ang matamis ay yung mga ma kung ano yung masarap, yun yung matamis. Tsaka yung mga processed food talaga sila yung, ah, gustong gusto yung mga processed food, kaya ang hirap talag
<laughs> 'Di ba? Hmm. Ah. Mm. Oo. <laughs> Totoo yan, oo nga. Mhm, naku. Kailangan iwas-iwasan 'yan ng konti.
Ay, totoo sinasabihan ko nga pa mama tsaka papa ko na ganon, eh, sa paraan na yun, hindi sila kakain 'pag 'di na mahain sa pagkainan. Ay, good luck na lang talaga. Kaya nga minsan ako pa yung nagiging tatay, eh, 'pag pinapagalitan ko sila dahil hmm, hindi kasi sumusunod, ayan.
Mhm. Naku, mhm. Mm. Nga <laughs> kailangan pigil-pigilan din, 'no, kasi kung parang halimbawang kagaya niyan meron ka ng sakit, malay mo, 'di ba? Parang nasa lahi pala, hanggat maaari habang maaga iwasan na, 'di ba?
Om. Oo. Ma-trigger, oo. Totoo 'yan, ayan.
Kaya nga. Pero, ayun, meron ka pa bang mga ibang diskarte sa, alam mo yun, pag-aayos o paghahati ng pagkain para, ayun, kumasya sa budget pero masustansya pa rin, maliban dun sa nakwento mo?
Oo. Oo. Ah, sa akin, parang, ah
Mhm.
Ano eh tawag dito yung mga gulay-gulay na ano, na na puwedeng iprito yung mga, ngayon na, mga
Ah, oo. Ah, kagaya ng?
talong na puwede mong gawing, ah, ah, octopus kineme, 'di ba, yung mga
Ah, okey. Ang galing naman ng diskarte na 'yan, okey.
Oo, para sa mga pambata. Oo, sa sa mga bata yun tsaka yung kailangan may shape shape, ayan. Ma paborito ko nga sa paborito ko nga sa gulay ngayon yung ano eh, ah
Ah. <laughs> Kaya nga, totoo 'yan, totoo 'yan. Pero alam mo oo. Hmm, okey. Ang galing ng diskarte mo diyan, ah. Pero sa tingin mo ba, nakakaapekto kaya ang mood o emosyon mo sa pagpili ng kinakain mo araw-araw? Paano yun? Kwento mo naman.
Oo nga. Dinikdik, sa may breading. Oo. Oo. Ayan siyempre, ah, malungkot ka 'pag palaging gano'n nakakasawa 'di ba? Ah, kasi kung ganun lang din naman yung budget 'no, ah, 'yun lang din talaga pagkakasyahin. Ayan, ah, malaki, ah, pag malungkot ka o stress s'yempre madalas tayong humanap ng mga comfort food 'di ba? Ayan comfort food talaga lagi ano eh, mga matatamis kaya l lalo siguro nati-trigger yung, ah, ano ko frigeritic ko ayan, ah, pag, pag badtrip ka ngayon dahil sa trabaho siyempre mag cho-choco sundae ka muna mga ganun. <snorts>
Mm. Oo, tama. Mm. Tama, tama. Totoo yan. Ah. Mm. Mhm. Mm, okey.
Kapag may pinagdadaanan ang nakakawala ng gana, lalo na't kung, ah, wala kang paboritong ulam, kahit paborito mo palang ulam andiyan wala kang, ah, gana 'di ba? Ang laking epekto ng ka-problemahan sa katawan, ikaw ba?
Mm, naiintindihan ko. Okey. Oo, ayun sang-ayon din naman ako sa sinabi mo may mga pagkakataon talaga na kapag medyo hindi maganda yung ating mood naghahanap tayo ng tinatawag nating mga comfort food, 'di ba? Kadalasan yung mga tinatawag nating comfort food 'yun ay hindi masyadong masustansiya o hindi masyadong, alam yun, nakakatulong sa ating katawan pero dahil 'yun yung comfort food natin napapaligaya kasi tayo nito o napapakalma kapag kinain natin, kagaya sa'kin ang kadalasang comfort food ko instant noodles, yung Korean noodles yung mga ganun papa oo yung mga ganyan, ah, aminado ko na masama siya talaga sa katawan kasi una maalat, punong-puno ng preservatives yung mga ganon tapos ayun nga instant siya, so, hindi talaga masama sa kalusugan pero dahil kasi hindi naman maiwasan yung mga pagkakataon na parang feeling ko down na down ako lalo na pag sobrang pagta-trabaho kaya minsan madaling araw nagluluto ako ng instant noodles. <laughs>
Oo. Totoo yan. Oo. Ay yun nga. Ay mga ramen, ramen. Ay sarap. Ay oo. Oo. Oo, yun lang din ng buhay. Oo. Totoo. Uy, ang sarap naman yan, parang gusto ko nalang i-almusal yan. <laughs>
Naku ako wag mo ng subukan. <laughs>
Di ba? yun.
Ayun, ikaw ba? Ano meron ka pa bang mga ibang parang, ah, comfort food na tinatawag?
Oo. Ayan hindi lang comfort food, eh, parang, ah, cho na din ng mga, ah, katrabaho lalo na at, ah, oo lalo na at sa tapat namin, eh, meron doon mga. Ah, sweets mga chocolates ayan lagi gusto ni
Mhm. Ah, okey, mhm. Oo. Ay talaga ba? Naku! Awat-awatin mo ang iyong sarili. <laughs>
Oo parang ano siya. Oo nga, eh, kahit nga, ah, maglakad na pauwi kailangan may nginangata, chocolate pa o kaya, ah, choco drink ayan at saka ayon talagang, ah, mahirap magpigil. Ayan maraming salamat natutuwa naman ako sa usapan natin.
<laughs> Hala, mhm. <laughs> Kaya nga lalo akong nagutom sa ating pinag-usapan pero nakakuha ako ng mga ideya kung ano ang dapat kong kainin ngayong araw. <laughs> Salamat, paalam muna.
Oo. Oo, ako din. Paalam.